Kalau di rumah, biasanya sih 2 kali, pagi sama sore.
Oh, lama berarti, ya, itu ya. Mmm.
Iya, pagi sama so tapi kalau misalkan, eee, waktu saya pergi keluar, pergi di luar gitu, di kafe kayak gitu, atau misalkan, eee, misalkan di restoran gitu, itu, eee, biasanya sih, cuman sekali doang. Tap mhm, nah, habis itu biasanya e tapi, eee, dicam apa, di-mix sama makanan berat.
Mhm. Iya. Oh, gitu, sekali aja. Oh, gitu, ya.